Oye, ¿cómo describirías la banda sonora de tu vida?
Ay, caótica. <laughs> Principalmente caótica, creo. Este, pues mira, la verdad creo que en mi vida a lo largo de de toda mi mi existencia en este mundito, ah, muchas veces, pues, he vivido como que diferentes diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y, pues, sobre todo, creo que el cambio musical, <laughs> el cambio musical más que nada ha sido muy muy diferente. En plan, pues al principio fui muy fanático acerca de del metal, este, música rock o cosas por el estilo e incluso, pues mm, tocando ya temas así de canciones, o algo por el estilo, eh, bandas como Metallica, alguna banda como bueno, alguna canción como Seek and Destroy o cosas así, pues eran canciones muy, muy pesadas, muy rápidas, <chuckles> sobre todo así, ¿no? Pero, pues, pasando el tiempo, pues, obvia obviamente el redescubrimiento de uno, el redescubrimiento musical, pues, también va cambiando, ¿no? Pero, pues, nuevamente, nuevamente entré ahora a esta etapa de de la música electrónica y ahora, pues, fue acerca de, no sé artistas como como un artista se llama The Skrillex. Eh, igual, igual me marcó bastante y sobre todo pues también nuevamente música, ah, en alto volumen prácticamente e incluso pues una canción llamada First Of The Year. Entonces pues también me marcó de esta parte ¿no? Y ahora, actualmente, <chuckles> actualmente, pues estamos en en esta etapa de, de ya el el rap, el mm, como que cosas por ahí un poquito, pero más que nada en en temas igual en inglés, pero, pues también, o sea, artistas como Kendrick Lamar o cosas así, pues hay ciertas canciones como, no sé, podría ser M.A.A.D. City o algo por el estilo, así se llama así una canción también. Sin embargo, pues por ejemplo, todas estas canciones, pues siempre, bueno, todo este estos géneros eh, son diferentes, claro, o sea, son son muy distintos. Sin embargo, pues es música que a final de cuentas creo que tiene como que la misma la misma vertiente. Ser, ser medianamente rápida, ser un poco, pues fuerte en cuanto a cierto a ciertas eh, no sé, ya sea temas de de las can de la de la letra o incluso pues el los sonidos de instrumental y todo este tema, pues también, principalmente es es como que algo muy, que se ha quedado muy en mi vida, pero pues también evidentemente estos cambios musicales pues bueno, en cuanto a mí la música está muy ligada a mis etapas o a lo que yo soy ¿no? Incluso pues a veces, empiezo a escrolear ahí mi mi playlist o mis me gusta de ciertas plataformas y, pues, simplemente es como de darme cuenta que: "Ah, en esta época me gustaba esto, ah y en esta época fui así y en esta otra época fui de esta manera". Pero en las 3 épocas <laughs> en las 3 épocas como tal fueron lo mismo, ¿no? O sea, incluso de que muy muy caótico todo, ese como que mucha, mucha energía más que nada, ¿sabes? Y pues sí, sobre todo que, que pues realmente como que esta esta parte de de escuchar me me ha dado la pauta incluso para para lo que soy hoy en día, ¿no?
<laughs> A ver, ¿por qué? Ajá. Mm. A ver. Sí. Entiendo. Ujú. Mm. Ah. Vale. Ajá. Mm, ajá. Sí. Sí. Ujú. Ya. Ujú. Sí. Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Wao. Oye, pues mira, me gustaría empezar así preguntándote un poco por la primera etapa que decías, ¿no? Que escuchabas así mucho metal y rock. Eh, más o menos me gustaría saber, ¿en qué etapa fue? O sea, ¿de qué edad a qué edad? ¿Y por qué crees, o sea, que dejaste de escucharla? O sea, si te dejó de conectar eh, la las letras, o sea, ¿o qué tenían de especial esas letras que en esa etapa te hacían como escucharla más?
Sí, claro, este, pues bueno, todo esto, pues viene también como que de lo que te inculcan, ¿no? <chuckles> Más que nada también, pues era, o sea, no no te podría comentar así de que etapa de, los a lo mejor del uso de razón que ya es por ahí de los 4 años a los 7 años, ¿no? Tal vez no te podría decir como tal qué música me gustaba en ese entonces, pero, pues, ya entrando por aquí de los 8 a los 14 años, más o menos eh, todo este este género fue inculcado principalmente por mi hermano, ¿no? Pero pues sí, o sea, realmente creo que que y pues hasta la fecha hasta la fecha lo sigo escuchando. Sin embargo, pues obviamente era como que un gusto arraigado por personas de mi entorno, ¿no? Y pues esta etapa fue más que nada como esto, este este descubrimiento, pero pues obviamente el descubrimiento va de la mano de alguien. Va, va gracias a alguien, viene por por la mano de de esa persona que a lo mejor fue quien me mostró este tipo de música, y pues a final de cuentas sí sí conecté con esta música y pues me gustó bastante, entonces pues como que esta etapa fue más como que de empezar a descubrir qué es lo que realmente me gustaba, ¿sabes?
Ujú. Ah. Sí. <laughs> Ujú. Entiendo. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Vale, entiendo. Y luego ya de ahí me dijiste que pasaste a la parte de, electrónica, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo fue ese salto? ¿Cómo descubriste esa música electrónica, este, en tu entorno? O sea, ¿hubo alguien también o que fuiste a algún concierto, o a alguna fiesta, o algo que que te hizo que te interesaras más por esta música?
Ajá, efectivamente. Eh, sí, o sea, realmente, unos creo que lo que pasó aquí más que nada fue que yo solito fui descubriendo O sea, en su momento, pues, obviamente, escuchaba muchísimo muchísimo metal, eran bandas más como Metallica, System of a Down, eh, Pantera, cosas así, ¿no?, pero poco a poco fui fui viendo, como que checando ahí como que un poquito más y de hecho fue en este época ya donde el Internet ya hizo como que la la explosión total en todo el mundo, y pues, ya todo se compartía por Internet. Entonces, eh, la música también cambió gracias a la a la era a la era digital, ¿no?, y pues ,una vez que yo buscando como que algo algo diferente algo nuevo, pues, me llamó mucho la atención la miniatura de un video. Entonces, pues, lo lo cliqueé, lo vi y fue: "¿Qué es esto?" <chuckles> o sea, ¿qué es esto?
Mm. Sí. Vale. Ujú. Sí. Mm. <chuckles> O sea, ¿por un video musical? ¿Fue por un video musical? Ah.
Sí, sí, fue realmente por un video musical que que descubrí esta parte, ¿no? Y pues sí fue en plan de: "¿Qué es esto?, ¿qué estoy escuchando?, esto es completamente diferente a lo que estoy escuchando, eh, está está raro incluso", y pues sí, o sea, era como aparte porque lo sentí como que muy mío, ¿sabes?, porque en a veces trataba como que de platicarlo con alguien más, obviamente, pues, toda esta parte viene muy acompañada de la escuela, pero, pues, sí era de que: "Oye, escucha tal cosa", ¿no? Y, pues, sí me llegaban a decir como: "¿Y eso qué es?", ¿no? <chuckles>
Guau. Ujú. Sí. Ajá. <chuckles> Porque aparte no eran mus no eran artistas conocidos, me imagino, ¿no?, era así como algo, mm, más under ground. O sea, porque siempre hay en cada género como que hay los más famositos, pero a lo mejor en electrónica no, ¿no?
Sí, sí, sí, claro. Sí, pues, es que como que la electrónica, o sea, pues si, yo sé que la electrónica tiene u historia de antaño. Sin embargo, pues, en este momento era como cuando se empezó a redescubrir nuevamente todo lo de la música electrónica, y pues sí, claro, o sea era eh, yo le llegaba a preguntar a alguien, y pues, hasta me sentía yo a gusto conmigo mismo al saber que, pues, esta persona no lo conocía, ¿no? O sea, te ciegas hasta cierto punto por una superioridad incluso.
Ajá. Mm. <chuckles> Sí. Ujú. ¡Ah! Es claro. Oye, y y en esta etapa, o sea, por ejemplo, ¿qué artistas son los que más así te han gustado? Que que has dicho esos así son como mis intérpretes fav bueno, no sé si serían intérpretes, pero bueno, así, este, favoritos en la música electrónica, o canciones.
Sí Eh, sí, o sea, de de estos artistas, bueno, ya de este punto de mi vida, eh, pues empecé con Skrillex, ¿no? Como tal, era como que el primero, lo lo más top que tenía. Eh, después conocí a otro llamado Steve Aoki, y por último, pues ya pasando como que por otros lados, eh, descubrí un artista que también se llamaba Excision, y ya con este artista llamado Excision, pues ya fue de que: "Ay, no, este, sí de plano suena muy muy puerco lo que está haciendo", ¿sabes? O sea, sí era como que muy
Ajá. Ujú. Ajá. Okey. <laughs> ¿Muy puerco en qué en qué en qué aspecto? O sea
o sea, muchos sonidos muy fuertes, eran como que sonidos ya incluso muy industriales, incluso, o sea, eran como que que ya sí cosas muy muy, muy pesadas en este momento, o sea, para mí era como que lo más pesado que yo estaba escuchando. Y, pues sí, pero, pues, realmente era siguiendo conectando con esta parte, ¿no? Porque, pues también, obviamente, los artistas fueron evolucionando de cierto modo, pero, pues todos estos estos artistas que yo fui conociendo, pues era como que seguían en la misma en la misma línea, ¿no? Y, pues sí, totalmente. La primera vez que yo fui a un concierto de música electrónica, eh, pues, fue el bum total, o sea, realmente, pues, una vez más, toda esta euforia, toda esta energía que me inspiraba la música, era como que muy fu fu era era demasiada. Y, pues, obviamente también empieza como que este punto de: "Ah, quiero ser DJ". ¡Ah! <laughs>
Ajá. Mm. Sí. Mm. Total. Ajá. Ujú. Vale. ¿Ah sí? ¿Querías eso? ¿Y qué, cómo fue esa parte? O sea, ¿cómo cómo te fue? ¿O nada más se quedó en idea?
Sí, sí, sí. No, pues nada más se quedó en idea, o sea, realmente, este, sí, sí fue más como: "Prefiero disfrutarlo antes que tratar de hacerlo". Porque, pues sí, no no era una persona que como que tuviera mucho este este valor por por generar música yo por mi cuenta. Sin embargo, pues a final de cuentas pues sí me empezó a gustar, ¿no? Pero, pues, también, obviamente, empieza toda esta parte de de a lo mejor el el gusto culposo, ¿no?, incluso, eh, y, pues, para este momento, pues sí, era el típico de: "De todo, menos banda y reguetón", ¿sabes?
<chuckles> Ujú. Claro. Sí. Ujú. Ya, claro.
Pero, pues, ya llegó un punto de mi vida llegó un punto de mi vida en el que, pues, empiezo a conectar con el reguetón y era como de que: "Ay, que nadie me vea". <laughs>
<chuckles> Oye, pero, ¿empezaste a conectar porque se puso muy de moda y to o sea, en todos lados los escu lo escuchabas? ¿O porque o por qué, o sea, una canción muy famosita o te dio curiosidad, tú solito llegaste así al reguetón? ¿Cómo fue ese gusto culposo, cómo llegó a ti?
El el gusto culposo, en sí, empezó, porque, eh, pues, en su momento de de mi época en mi época de rockerito <chuckles> en la época ya de la elect electrónica, pues, obviamente no lo escuchaba, ¿no? Pero, pues, ya un cierto día fue como de que, ah, pues, a ver, voy a escuchar esta canción y, pues, rayos ¿no? O sea, me terminó gustando y, pues, sí, fue más como, pues, aceptar de una vez lo que me gustaba anteriormente. O sea, que sí me gustaba en su momento pero, pues, yo lo trataba de de dejar ahí de lado, ¿no? Entonces
Ajá. <laughs> Ujú. Ajá. <chuckles> ¿Y qué canción fue esta, la que te hizo deci o sea, la la que tú recuerdas o qué artista fue que dijiste: "Oye tengo que aceptar este gusto culposo"? ¿Cuál fue esa canción?
Este, fue una canción de de una artista llamada Héctor El Father, eh, se llama El teléfono, pero, pues, igual, o sea, nuevamente, escuchando ya toda la canción, sabiendo el trasfondo de la canción. O sea, de hecho, en esta canción me di cuenta que el productor de esta misma música tenía 15 años cuando grabó la canción. Entonces, sí, si fue un golpe así como de que, guau, o sea, 15 años y el bato ya está haciendo cosas impresionantes ¿no? Entonces, pues, también como que, pues, en esta parte, pues, es donde ya ya me dejé de de arraigar el el gusto culposo, o sea, realmente, sí ya ya dejé de arraigarme el gusto culposo. Entonces, pues, sí fue más como el reguetón, pues, también, a final de cuentas, sigue siendo un arte, ¿no?, sigue siendo un arte, sigue siendo algo importante. Y, pues, ya de este salto al reguetón, pues, ya empezó el salto hacia el rap, hacia el hip hop y hacia, pues, toda esta parte. Y esto sí, fíjate que aquí sí ya fue más por moda, aquí sí ya fue más por moda, porque empezó una época de de lo que se le llamaba trap.
Ajá. Ujú. Ajá. Ah. Guau. Sí, sí. Ujú. Sí, sí. Ujú. Ujú. Ah, sí, sí. ¿Y qué pero qué qué artistas estaban de moda en ese momento que a ti te empezó a gustar?
Y, pues, fue En ese momento estaba muy de moda, por ejemplo, un artista que se llama XXXTentation, otro que se llamaba Lil Pump y, pues, artistas así como que igual de hecho, también eran como que artistas medianamente under en ese momento. Y, pues, sí, también una vez más, ¿no?, o sea estaba todo el el boom del reguetón aquí en México y pues yo empecé a escuchar el rap, este, en inglés el rap es estadounidense y, pues, nuevamente, esta parte de, mm, yo conozco tal artista que tú no. <laughs> <lip trill>
Ajá. Sí. Ajá. Mm. <chuckles> Claro, claro. Entonces tú ibas muy co así como muy de ir descubriendo, eh eh, ese con excepción del reguetón, así como que te gustaba esa parte de decir: "Yo conozco grupos que no conoces". O sea empezar en underground, ¿no?, así un poquito como salirte de eso. <laughs>
Sí, sí, sí, sí, sí, sí, o sea, empezar, incluso, como acá el el fan número 1 casi, casi ¿no? <laughs> Y
Sí, sí, sí. Oye, y, por ejemplo, este, a ver, no sé, eh, hay ahorita dices que ya no tienes así como gustos culposos, pero hay eh, porque ya te como que aceptas más de que si te gusta, te gusta, pero ¿hay algún s uh, eh, cierto género de música que, pues, que te hayas dado cuenta de que, pues, no te atrae nada? O sea, que la hayas escuchado, no sé, la clásica, los boleros, ¿yo qué sé?, porque, ah, n generalmente, también en en México, pues, aunque uno, o sea, por aunque las personas digan que no les gusta cierto género, por ejemplo, el el mariachi lo tienen como muy arraigado, normalmente, por ejemplo, porque ya es tradición, o porque es cultural, ¿no? Pero, ¿hay algo así que digas: "Este de verdad no me entra para nada"?
Ujú, sí, claro. <giggles> Sí. Eh, sí, fíjate que si hay música así, o sea, y de hecho, pues, a final de cuentas sigue siendo como que la misma línea en la que estoy ahorita, eh, pero pues, igual como que, eh, eh, lo que está generando actualmente el el reguetón mexa <laughs> el reguetón mexa o incluso pues, artistas como, hay una artista llamada BB Tricks que igual pues, la muchacha hace como trap o cosas así, pero, pues igual sí de plano no me entra, no no no lo disfruto, ¿sabes?, y pues, bueno, yo sé que hay gente que lo disfruta evidentemente, pero en mi caso, pues sí, no no me no no no conecto no conecto con el artista, y sobre todo fíjate que eso es algo muy importante en cuanto a mi forma de escuchar música. Eh, si yo no conecto con el artista, no voy a poder hacer que una canción me guste. O sea, realmente sí tengo que conectar forzosamente con el artista para poder sentirme cómodo con lo que estoy escuchando.
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ajá. Oy ¿Y qué te hace conectar con un artista?, o sea, sus valores, este, de lo que habla, este, o nada má la apariencia, no sé qué hay en especial para que tú digas que conectas con un artista o no.
Mm. Creo que lo que principalmente me gusta para conectar con un artista es qué tan experimental llega a ser el artista. O sea, qué tanto puede llegar a jugar con ciertas cosas, pero sobre todo que salgan bien. Porque evidentemente, pues, siento que la ca la música es igual que la comida, ¿no?, o sea, si agarras, no sé, de algo que está superamargo y l le pones un montón de azúcar, pues chance pega, porque está medianamente dulce. Pero, a final de cuentas, la música también, siento que es un poco de lo mismo, o sea, puedes meter cosas clásicas con cosas contemporáneas, pero igual puede que no pegue. Entonces, para mí el experimentalismo de las personas es lo que más más me aborda para saber que un artista pues, sí me está gustando, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú. Entiendo. Ajá Oye, y una última pregunta a de esto ahorita que estás hablando de que experimenten, ¿ha pasado que un artista te haya gustado mucho en un inicio y de repente por esta parte de experimentación, pues hayas dicho, sabes qué, ya ya no me gusta?
<chuckles> Sí, sí, sí, fíjate que sí he tenido artistas que tuvieron como que un downgrade así de cierto modo, me pasó con uno llamado Oliver Tree. En sus inicios, pues, me gustaba muchísimo me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo, pero después se colgó de esta parte de la moda, ya de querer sacar canciones virales, y pues sí, de plano ya no ya no quise seguir como que en esta línea. Entonces, pues sí, hay hay artistas que también me han me han sucedido de esta manera. <laughs>
<laughs> Sí. Mm. Ujú. Ya, bueno, pues pasa, ¿no?, o sea, al final también son etapas, este, compartidas. Oye, pues muchísimas gracias por, pues, haberme compartido esta experiencia musical así a través de tu vida. Un placer.